Ja, verständlich. Ja, aber gut, dass du deinen Sonnenschein wieder gefunden hast. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema, Essen, Essen. Hast du denn so Gerichte von anderen Ländern übernommen, die du jetzt auch zu Hause nachkochst oder oder zumindest mal versuchst nachzukochen oder vielleicht auch bestellst, weil du's jetzt weißt, was es ist? Ähm, hast du da so was und wenn ja, was?
Ja, ja. Haha. <laughs> Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also, eigentlich eher weniger. Also, jetzt zum Beispiel Neuseeland ist ja mehr so 'ne Kaffeekultur irgendwie, ne? Also, die äh, die haben so ganz viele Quiche und äh, also, Leute gehen total oft ins Café und haben auch super Kaffee und, ähm, Sandwiches und ganz viel Pie.
Ah. Okay. Ja, für 'n Kaffeetrinker ist das mega.
Ja, und g ganz viel so, äh, Mince pie und und, ähm, ne Meat Pies und so was, ne? Das sind so kleine Pies. Ich habe sie dort probiert. Ich, äh, bin erst ne, wollte nicht und dann habe ich da reingebissen. Das Ding war so gut, da habe ich mir n die regelrecht durchgefuttert in den dr <laughs>
Ja. Mhm. Isst du so Sachen? Mhm. Wirklich. Was? Mince oder oder Fleisch? Beides. <laughs> Wenn schon, dann richtig.
Beides, beides, ja. Ja, ja, äh, volle Kanne. Ähm, irgendwie so 'ne Steak Pie oder so was und ich esse gar kein Steak, aber das Ding war so gut. Ähm, ja, also aber das habe ich nie auch nur annähernd versucht, mal nachzumachen oder so. Das würde ich mich gar nicht trauen und, ähm, jetzt hier in Irland zum Beispiel also, das Einzige, was ich unheimlich gerne lernen würde, ist dieses Soda Bread. Also, d die Iren machen ja ihr Brot mit, ähm, Soda, ne?
Aha. Wirklich? Ja, okay. Mm. Mhm. Ja. Okay, ja.
Und das ist ganz einfach eigentlich, aber
Aber haben die nicht noch dieses gute Gulasch, dieses wie ist das Biergulasch oder so was oder Guinness Gulasch oder so?
Guiness Gu Guiness-Gulasch gibt's ja, ja. <laughs>
Oh, lecker, lecker, lecker.
Ja, das ist ja eigentlich sehr deutsch, ne?
Und das das das tunken die ja mit dem Brot, ne?
Aha, genau.
Ja, ja, ist schon deutsch, ne? Aber vielleicht ist es deshalb auch so lecker. <laughs> Also, die essen das dort nicht?
Und das ist sehr deutsch, ja. <laughs> <laughs> Ich weiß noch, mein O Ne, also, ich habe mein ne, also, mein Opa mein Opa hat früher immer Bier über die Bratwürste geschüttet, wenn er sie gegrillt hat und das ist natürlich das Beste überhaupt, ne? Ja, ja und, ähm, ne, also, aber hier ich habe das ich ich weiß, es gibt es irgendwo, ich glaube in Dublin, aber gegessen habe ich's selber noch nicht. Also, i i ne, weil die
Ne? Ah. Ja, ja, kenne ich auch noch. Ja. Mhm. Ah. So, was ist denn so typisch für Irland? So die Meat Pies oder was?

Ne, das ist ja eher Neuseeland. Ja. Ne, ne, alles gut und, ähm, ja, Irland ist eigentlich dieses irische Frühstück, ne, so die du hast die die, äh, kleinen Würstchen und dann den Schinken natürlich, der angebraten ist oder Ham, ne, und dann Blutw die essen hier unheimlich viel Blutwurst. Aber da kannst du mich mit jagen, ne? <laughs>
Ah, oh, ups, jetzt vermische ich's schon. <chuckles> Mhm. Ja. Oh Gott, ich wollte grad sagen, isst du das? <laughs>
<laughs> Ja, es gibt hier weiße und schwarze Blutwurst und die ist angeblich die beste in der Welt, aber ich kann es nicht ich konnte es auch schon nicht in Deutschland.
Das sagen die Deutschen auch von Ihrer Blutwurst, glaube ich. <laughs> Jeder hat die Beste der Welt.
Ja, ja, ja. Genau, aber ich kriege das nicht runter. Also, das das k ne, kann ich kann ich nicht, ne? Also, ähm, ich du, ich muss dir ehrlich ich weiß gar nicht, was so was so hier so typer die also, die Leute, die ich hier kenne, äh, die essen irgendwie so alle querbeet, ne, und auch sehr äh, schon fast amerikanisch angehauen, ne, ja, mhm.
Ah. Ja. Mhm. Ah, okay, aber so nix Typisches. Ja, das ja, ich glaube, also, heutige Zeit vielleicht vermischt sich das alles so 'n bisschen, ne? Ja. Aber so jetzt nix, wo du sagst: „Das das vermisse ich so sehr, das möchte ich auch mal nachmachen oder das bestelle ich mir vom lokalen, äh, Dönerladen.“ <laughs>
Ja, tut's auch tut's auch wirklich. Mhm. Ja, also, ähm, das Einzige, was ich mal auf Hawaii gegessen hatte, das war 'n f auch 'n Frühstück ähm, das waren irgendwie poached Eggs, also das waren 2 Eier, die poached waren und dann war da so 'ne ähm, 'ne Chili also, mit Chili-Flakes und, äh, so 'ne Béchamelsoße, die da drüber gekippt wurde oder das war so genial. Also, das würde ich gerne noch mal essen.
Aha. Ja. Ah, okay, ja. Ah ja, musst du mal probieren, nach zu kochen. Hört sich ja nicht zu schwer an, ne? Müsste es kriegst du hin. Also
Ja, das müssten wir irgendwie in im versuchen nach zu kochen, ja. Nö, müsste eigentlich irgendwie machbar sein, ja. Aber ich muss sagen, also, wirklich ah, äh, Souvenir das einzige Souvenir, was ich aus jedem Land mitnehme, ist 'ne Muschel
'Ne Muschel?
oder oder 'n Meerglas, ja.
Ah, ja, das ist schön. Ja. Oder 'n bisschen Sand
Ja, das muss sein. <laughs> Ne, das nicht das nicht, obwohl ich mit Sicherheit noch 'n bisschen Sand in meinen Turnschuhen irgendwo finden kann. Aber <laughs> genau. Aber, äh, ne, ne, ich muss an jedem Strand, wo ich bin, egal wo auf der Welt, muss 1 Muschel mitgenommen werden.
oder so? Nur 'ne Muschel? Ja, bestimmt. 100 Pro oder in der Tasche. <laughs> Ah, und was ist, wenn's dort keine Muscheln gibt?
Dann nehme ich 'n Stein mit.
Ah, okay, also, geht auch.
Ja. Geht auch, geht beides. Aber das auch in Erinnerung, ja.
Ja, das ist ja sehr schön. Also, Eindrücke als Souvenir und aber auch 'n Stein oder 'ne Muschel. Ja, finde ich toll. Du, was sehr schön, mit dir da drüber zu plaudern und ich hoffe, wir hören uns noch mal, ne?
Richtig. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Ja, bis bald, ne? Tschüss.
Bis dann, tschüss.

Ne, und ich war auch zum Beispiel ich war ja ein totaler Birkenstock-Gegner, ne? Also, für mich waren ja Birkenstock das das Hässlichste vom Hässlichsten überhaupt., <laughs> ne?
<laughs> Wirklich? Was? Was? Ich liebe Birkenstock-Schuhe.
Ja, und ich war halt immer Flip-Flop-Mensch, ne?
Ah, okay. Ja, aber das ist ja.
Ne, also ich war immer, ja, so New York, Sommer, ne, Kleid und Flipflops. Ne, da passen keine Birkenstock dazu. <laughs>
Okay, und jetzt ist Birkenstock ah, ja, okay. Ja, ich glaube, der der Wandel kam aber wieder, ne, zum Birkenstock.
Ja, ja, aber bei mir kam er halt dann durchs Reisen, ne, und, ähm, durch diese anderen Kulturen und anderen Länder und ich bin ja, ne bin ja Deutsche, deswegen war's ja irgendwie so 'n Oxymoron, ne? Ich kam da in Neuseeland an und die guckten mich alle so an: „Wie du magst keine Birkenstock?" <laughs>
Ah. Ja, ja, ja. Vielleicht deshalb, weil wir das so kennen als von Kindheit, ne, das sind so Oma-Schuhe, das wir das so ansehen, ne?
Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und, ähm
Und alle Anderen finden das so hip. Ja.
Ja. Ne, und jetzt natürlich habe ich meine meine, b ne, A Arizona Birkenstock, die ich auch überall mit hinschleppe, ne, ist ja klar. Ähm, also es sind halt so 'n paar Sachen, die ich mir auf Reisen angewöhnt habe. Also, klamottenmäßig, dann wie ich mit Wasser umgehe, ähm, dann zum Beispiel auch, dass ich nie wieder meine ganzen Sachen, Kosmetika und so weiter, von USA in andere Länder mitschleppen werde.
Ja. Mhm. Ah, wirklich?
Totaler Schwachsinn, weil ich kriege es ja eh nicht im anderen Land und wenn ich eben länger reise
Achso, du meinst jetzt, wenn du umziehst?
'n oder wenn ich naja, ne, wenn ich sogar 2, 3 Monate reise, ich kann ja nicht so viel mitschleppen, ne?
Ja, doch, mache ich schon. Ja.
Echt? Wow, ja, ne, das das geht bei mir nicht. Das ist ich bin ja nur eine Person. <laughs> Oh Gott. Ähm, ne, und, äh, ich habe mir dann wirklich angewöhnt, dann einfach mich auf d weil das Wasser ist ja dann auch anders im anderen Land, ne, also ich merke es zum Beispiel an Haaren, ne? Also, wenn du wenn du im Ausland die Haare wäscht, ja, d das ist ja wieder was ganz anderes, ne, wie d weil das Wasser die Wasserqualität anders ist und es ist härter, es ist weicher, ne? Ähm
<laughs> Der wird ja leer, auf der Rückreise ist ja leer. Stimmt, ja. Ja. Ja, das nehme ich nicht mit. Ja. Genau. Ja, das sind die Produkte, wirken anders dann. Ja, verstehe ich. Ja.
Genau, ja, ne, und solche Sachen halt, ne? Das habe ich mir alles abgewöhnt und, ähm, was habe ich denn noch oh ja. Ähm, also du hättest mich früher niemals ohne eine perfekte Maniküre gesehen.
Ja. Ha.
Also immer perfekte Nägel, ne, immer immer, äh, Nagellack. Also, ich habe war ja jede Woche bei der Pediküre der Maniküre, ne, also das war ja bei mir das absolute m ja, ja. Na ja, ist halt typisch New York, ne? Also, die New York Frauen, die die gehen auch jede Woche, ne?
Ja. Wow. Jede Woche? Das sind ja mindestens 100, 120 $ oder so, ne?
Ja, mhm. Ne Ne, ne, j n naja, darfst nicht vergessen, New York ist ja so die Hochburg der Maniküre, Pediküre, immer schon gewesen und dadurch du hast ja wirklich in Maniküre, Pediküre Pl also Platz, wo alles alle, ne, 2 Geschäfte ist schon wieder 'ne Neue.